Thực sự là rất hợp lý luôn đó, đúng á nha, là bởi vì mình thiếu kinh nghiệm, cho nên là cái việc mà mình vừa làm mà vừa học á, làm cho cái số lượng giấy tờ của mình á, nó rất là nhiều, mà bởi vì là mình thiếu mất cái bước là mình ghi chú lại đi cho nên một hồi ấy bạn, nó ra một chồng, một núi luôn, mình lục muốn mệt luôn á bạn, ừm, rất là mệt luôn. Và bạn có nhắc đến cái chuyện là phải chuẩn bị hồ sơ cũng đúng lắm á nha. A, ví dụ như hôm bữa nè, mình đi lên cơ quan đó để mình nộp hồ sơ, thì mình chuẩn bị có một cái văn bản sao y, à, cho cái giấy phép, ơ, kinh doanh thôi, nhưng mà ở trên đó người ta lại đòi tới 2 văn bản, tức là 1 văn bản họ lưu, còn một cái văn bản họ làm cho mình, thế cuối cùng mình lại bị động trong bước đó, mình lại phải đi photo rồi mình đi sao y lại một lần, mất thêm một ngày nữa đó bạn, vô ích vô cùng luôn. Ừm.
Ừm. Quá tải thông tin luôn, đúng hông? Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Trời, rất là mất thời gian luôn đó, ừm, mình hiểu nè, cho nên là cần thiết là phải chuẩn bị cái nào, à, đầy đủ cái đó rồi mất mới bắt đầu đi nè hen. <chuckles> À, với lại á, bạn có thể là, ờ, tìm cái người nào mà hỗ trợ nè, như là tìm những cái, a, người đồng nghiệp mà có cùng chuyên môn nè, rồi á tìm, à, những cái người mà đã làm việc này trước đó rồi, hoặc là cán bộ hướng dẫn nè để mà giúp bạn là, ừm, đỡ rắc rối hơn trong cái việc giấy tờ đó, như là tìm nhân viên phụ trách ở cái ph ma phòng ban mà bạn, a, đi làm giấy chẳng hạn nè, đôi khi á, chỉ cần hỏi một cái câu cụ thể thôi thì bạn sẽ tiết kiệm được cả ngày mà mày mò luôn đó. Trời ơi, thiệt ra những người đó là những người chuyên gia trong lĩnh vực của họ mà, mình á thì mình đâu có rành đâu, cho nên là cứ hỏi đi, chứ đừng có ngại cái gì hết á, mày mò tìm kiếm nó rất là lâu luôn đó, thì mình mong á là cái cách này nó sẽ hợp hợp tình, hợp lý với bạn luôn nè.
Hợp lý, hợp lý. Ừm. Ừm. <laughs> Đúng á nha. Ừ, thiệt sự. Ừm, ừm. <laughs> Thiệt sự luôn á bạn, tính của mình á, kiểu như là, nó hay ngại lắm, kiểu như là, ờ, sao cái phần công việc này của mình thì mình cố gắng mình làm, ờ, nhờ ai thì tự nhiên á, cái mình lại làm phiền họ. Mà bạn nói đúng á nha, nhiều khi mình cũng, ưm, hỏi những cái người mà họ có kinh nghiệm đi, họ chia sẻ lại cho mình, rồi mình làm cho nó nhanh hơn, biết đâu á, cũng có lúc là họ cần đến mình giúp đỡ cái việc gì sao. Đó, phải bỏ qua cái ngại đó đi.
<laughs> Ừm. Ồ, đúng rồi, giúp qua giúp lại đó. Với lại á, là mỗi lần á, mà bị quá tải nè, khi mà lo mấy vụ giấy tờ nè thì cũng đừng có quá căng thẳng, thí dụ như làm xong một cái việc gì nhỏ đi, thì bạn cứ hưởng cho bạn một cái ly cà phê nè hoặc là một cái bánh ngọt nè, y như là giúp bạn thư giãn đi mà chứ mà nhìn vào giấy tờ riết á, thì, a, trời ơi, đầu óc nó cũng rất là nhức đầu và căng thẳng theo luôn đó. Nói chung là cứ, a, làm sao mà, à, cảm thấy là công việc này, a, bạn sẽ học hỏi được nhiều nè, rồi nhẹ hơn nữa. Mong á là những cái lời khuyên của mình nè, nó sẽ, a, có ích với bạn á.
Ừm. Ồ, hay vậy! <laughs> Thiệt sự. Ừm, đúng rồi. Ừm, thật sự nha, nếu như mà mình nhìn cái vấn đề như là bạn nói, như là mình đang học thêm một cái lãnh vực mới đi, thì tự nhiên sẽ thấy cái việc này nó sẽ nhẹ nhàng, nó hiệu quả hơn. Công nhận nha, nói chuyện với bạn xong á, cảm thấy bớt quá tải thiệt luôn đó, cảm ơn bạn.
Ừm, chính xác á. <laughs>

Bạn ơi, sự việc như vầy nè, hồi lúc trước á nha, là công ty của mình á, vẫn thường hay làm những cái giấy tờ văn bản, rồi những cái hồ sơ lao động của người nước ngoài á, qua một cái công ty thứ 3. Tức là công ty làm dịch vụ á, họ sẽ làm hết từ đầu tới cuối luôn, tụi mình chỉ phải là chi trả phí thôi. Nhưng mà sau này á bạn, khi mà thay đổi, ơ, những cái tỉnh thành nè, rồi thay đổi cả những cái bước của thủ tục hành chính á, thì mọi thứ nó trở nơi nó khó hơn, rồi cái giá cả nó cũng tăng cao nữa. Cho nên là sếp mình mới nói vầy nè: "Thôi á, từ, ờ, năm nay đi, là bây giờ mình sẽ học cách để mà mình tự làm ba cái thủ tục hành chính đó, chứ hổng có nhờ công ty bên thứ 3 nữa để mà tiết kiệm được cái khoản đó."
Ừm, sao vậy bạn? Ừm. Nó rắc rối hơn ha. Ừm. Ờ, coi coi như là làm những cái mà trước đó chưa làm, đúng hông?
Đúng rồi, kiểu như, là tiết kiệm được cái khoản đó đó. Thì sếp mình mới nói là "Thôi bây giờ, à, mình, à, học cách để mà mình làm đi." Rồi, thế là từ bây giờ, từ cái thời điểm đó đó bạn, là mình nhận cái việc đó là phải lo giấy tờ rồi thủ tục hành chính nè. Và thật sự với mình nha, mấy cái việc này cũng khá là mới luôn ừm, chứ mình chưa có bao giờ làm những cái bước hành chính mà nó nó kh phức tạp như vậy đó. Thật sự là mình cảm thấy rất là quá tải, bởi vì là làm cả giấy tờ, rồi b ngoài đa đó thì những cái công việc mà mình hiện đang làm ở công ty á, mình vẫn phải hoàn thành chứ bạn. Cảm thấy rất là quá tải luôn á, mệt mỏi vô cùng!
Ừm. Ừm, nghe là khó rồi đó. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ờ, mình cũng hiều cái cảm giác của bạn á, rất là mệt mà bắt đầu một cái mới nè, mà trước đó là bạn, ờ, không có đảm nhận cái vai trò này, đúng hông? Và mấy cái việc, ờ, liên nhất là á, mấy cái việc mà giấy tờ hành chính nè, rồi bây giờ á sáp nhập tỉnh thành nè, rồi có nhiều cái, a, à, chính sách nó mới rồi, đúng hông nè? Nghe thì đơn giản nhưng mà đụng vô á thì mới biết là rắc rối đến cỡ nào luôn đó. Nghe bạn nói là mình cũng nghe là hơi khó khăn trong cái giai đoạn này rồi đó. Nhiều khi á là nó chỉ có một vài thủ tục nhỏ thôi mà đã gây kiệt sức rồi nè, nhưng mà hổng biết á là bạn có hay, a, chia cái mức độ khẩn cấp ra sao hông khi mà bạn mới, ơ, bắt đầu làm những cái, a, thủ tục này nè?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Ừm.